Sag mal, manchmal hat man ja so Alben, die man besonders gefeiert hat oder besonders feiert. Welches Album würdest du denn auf eine einsame Insel mitnehmen?
Äh. Das hat sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, ich bin jetzt 'n bisschen älter, wahrscheinlich auch 'n paarmal gewandelt. Aber heute würde ich sagen, es ist „Born to Run“ von Bruce Springsteen.
Mhm. Oh, wow, okay. Und das verfolgt dich schon lange oder wie ist das bei dir?
Ähm, der verfolgt mich schon lange, ähm, seit Anfang der 80er, als ich zum ersten Mal auf ihn aufmerksam wurde. Und der der ist in meinem gesamten Leben immer mehr gewachsen. Also, zu Beginn in al als ich ihn k kennengelernt habe oder das erste Mal im Radio gehört habe, hatte ich gar keine so große Verbindung zu ihm.
Mhm. Ui. Mhm. Mhm.
Und gerade in den letzten 20 Jahren ist der mir sehr nahegekommen, wo ich mich dann auch viel mehr damit beschäftigt habe, worum's geht in in in seiner Musik, was er repräsentiert. Und der große Durchbruch war, als ich ihn irgendwann mal live gesehen habe. Und das war tatsächlich eine Wucht und hat mich komplett, ähm nicht zum Jünger werden lassen, aber seitdem bin ich da schon sehr interessiert daran, äh, was er treibt. Und wenn er hier in der Gegend ist, gehe ich auch sehr, sehr gerne zu Konzerten.
Mhm. Mhm. Wow. <chuckles> Okay, also, das, was dich an ihm so beschäftigt, das sind, wie's zumindest mal so klang, so die Liedtexte unter anderem. Also, die Botschaft, die er vermittelt in seinen Texten war so das, was dazu geführt hat, dass du eine immer stärkere Verbindung mit ihm bekommen hast?
Ähm, di die Text äh, hatte ich zunächst mal gar nicht so sehr aufm aufm aufm Radar, weil der immer sehr vor sich hin nuschelt. Also, die Texte ni zu verstehen ist mir i immer sehr schwergefallen und fällt mir heute a auch immer noch schwer. Ähm, wenn man die dann liest, dann erschließen die sich, aber wenn ich die im Radio höre und so weiter, ich weiß ma oft, worum's grob geht. Aber tatsächlich, ob das jetzt 'n kritischer Text ist oder 'n 'n hymnischer Text, das erschließt sich mir nicht, weil ich den Inhalt nicht so schnell verstehe.
Mhm. Oh. <chuckles> Mhm. Ah, okay. Ähm. Okay. Also, du hast dich, ähm, ja trotzdem sehr mit ihm verbunden gefühlt, hast aber nicht von Anfang an die Texte so verstanden. Äh, wie wie kam denn diese Verbundenheit? War das so dann dieses Lebensgefühl, was er ausgestrahlt hat?
Ja. Genau. Also, es war tatsächlich diese, ähm die die diese Live-Erfahrung, die ich erlebt habe. Ich habe, äh, hm, zu Beginn immer gehört, ja, dass der Live halt so überzeugend ist und ewig lange Konzerte spielt et cetera. Und ich probier's dann gerne aus und sage: „Wenn der so 'n guten Ruf hat, dann schau ich mir das gerne an.“ Und als ich dann aufm Konzert war, es war mir bekannt, dass er sehr lang spielt und dann hat er dann auch 3,5 Stunden gespielt. Und
Ah. <chuckles> Mhm. Mhm. Oh, wow, hat hat man ihn denn live besser verstanden als jetzt? Ne. <chuckles> Oh, wow.
Nein. <chuckles> Nein nein nein. <chuckles> Also also, textlich, äh, immer noch nach wie vor, ähm, abgehängt an der Stelle. Aber grade diese Lieder von dem „Born to Run“ Album, das ich auch auf die Insel mitnehmen würde, die decken wirklich 'ne sehr g große Bandbreite ab und, ähm, die spricht mich an. Die Musik spricht mich sehr an, aber dieses Live-Gefühl und da hat immer 'ne 'ne Band hinten dran, diese „E-Street-Band“, die auch relativ groß ist, 'n großes großes Volumen und sehr sehr abwechslungsreich von Saxofon über Bläser, Gitarre und, äh, Piano beziehungsweise Klavier und äh, Pi Piano hat. Ähm, aber diese diese Live-Energie, die ha hat sich bei mir komplett im Hinterkopf festgesetzt und
Ah so. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Und wie ist das? Also, dieses Album, ähm, das feierst du ja ganz besonders. War das dann auch dieses Album, was er performt hat, als du dann dort live warst? Also, war diese Tournee war das vielleicht sogar 'ne Tournee zu dem Album?
Also, das Album, da war ich erst 8 Jahre oder 7 Jahre. Das heißt, es war eigentlich lang vor meiner musikalischen Sozialisierung. Das hat aber die meiner Meinung nach ist es ist das beste Album von ihm oder das Album, mit dem ich mich am meisten identifizieren kann, weil mir die Musik dann eben so so zusagt. Und sehr viele von diesen Liedern finden sich auf den Konzerten wieder.
<chuckles> Ah, so. Mhm. Ah. Mhm. Ah. Okay, also, diese Identifikation, du hast ja gesagt, die kommt dann weniger durch den Text. Was hat dazu geführt, dass du dich vor allem mit diesem Album so gut identifizieren kannst? War's wirklich der Klang hauptsächlich?
Es sind, äh, meiner Meinung nach 3, 4 ähm, Lieblingslieder von mir allein auf dem Album drauf, ähm, die die ich sehr gerne mag. Und, also, es gibt ein Lied „Jungleland“, das dauert 10 Minuten, also, ist wie so 'ne kleine Oper aufgeführt. Also viele kennen „Bohemian Rhapsody“, das ja auch aus unterschiedlichen Teilen besteht. Und „Jungleland“ ist ähnlich aufgebaut. Und, ähm, da gibt es einen Part, das ist 'n Saxofon-Solo. Und da kriege ich jedes Mal, wenn ich dieses Saxofon-Solo höre bekomme ich Gänsehaut. Also, das spricht mich irgendwie auf der emotionalen Ebene ge komplett an. Und, äh
Oh, wow. Mhm. Ui. Mhm. Mhm. <chuckles> Oh, wow. Das ist ja auch was ganz Besonderes. Äh, ist dieses Lied vielleicht sogar auf dem Konzert gelaufen?
Ja, genau. Das ist a auf dem Konzert gelaufen und im Jahre 2010, 11, 12 irgendwann da um den Dreh ist der Saxophonist dann auch gestorben.
Mhm. Oh.
Und sein Neffe ist dann in die Band aufgenommen worden und nach 'ner gewissen Pause hat der Neffe dann auch dieses Lied gespielt. Also, dann dann kommt noch mal so 'ne so 'ne persönliche Tragik noch mal in das Lied mit rein und das Lied selbst, ähm
Mhm. Ui. Mhm. Und wer wer hat auf dem Konzert, äh, das gespielt? War das noch der ursprüngliche oder war das dann schon
Ja, ich ich habe beide gesehen. Also, ich habe den ursprünglichen Saxophonisten gesehen, wie auch den ähm, wie wie auch den Neffen.
Ui. Aha. Aha.
Und und dieses
Also, du hast nicht nur ein Konzert von ihm dann erlebt?
Ne, ne, also, viele also, jedes Mal, wenn der in Deutschland ist, ähm, selbst wenn der 'n paar 100 Kilometer weg äh äh, weg spielt, versuch ich 's einzurichten, dass ich dahin gehe. A also, ich ich ich lauf jetzt im normalen Tagesablauf nicht mit T-Shirts von i von ihm rum und so weiter. Aber ich beschäftige mich dann schon mit mit ihm als Künstler, mit mit der Platte und durch Youtube oder, ähm, Internet bekommt man ja mittlerweile sehr viel Informationen auch zu der Entstehungsgeschichte des Albums oder zur Entstehungsgeschichte der einzelnen Lieder.
<snorts> Cool. Aha, ja, cool. Mhm. Mhm. Mhm. Oh, wow, okay, und wie ist es mit dem Album? Hast du dann wirklich noch physische Tonträger, so was dergleichen bei dir oder, äh, läuft das bei dir auch inzwischen schon alles irgendwie online?
Das passiert mittlerweile alles im Stream. Da bin ich, ähm, nicht mehr so: old-fashioned, wie jetzt die Musik klingt vom Bruce Springsteen. Ähm, aber grad diese vie Verfügbarkeit, ne? Man nimmt das Handy mit und kann's im Auto hören. Äh, man kann's vielleicht, äh, wenn man irgendwo beim Arzt wartet oder im in der Bahn hören, äh, oder zu Hause. Ähm, aufm iPad schaue ich mir 'n Konzertausschnitt an und dann versinke ich richtig drin.
Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Oh, wow, ja, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall sehr vielseitig geworden. <giggles> Hast du denn, also, dann überhaupt gar keine, äh, ja, physischen Datenträger mehr, also, dieses eine Album vielleicht irgendwie noch? Also hast du das aktuell?
Ja. Also, ich bin mit physischen Datenträgern ja aufgewachsen, ne? Also, als ich, ähm als ich groß geworden bin oder die musikalische Sozialisierung eingesetzt hat, da lief das ja alles über Platten beziehungsweise Kassette und Radio.
Mhm. Mhm.
Und die Möglichkeiten, die man heute hat über Internet, Youtube, äh, Netflix, äh, Internet, äh, Streaming, das gab's ja alles nicht. Das bedeutet, dass die dass die Auseinandersetzung mit einem Album tatsächlich auch 'ne sehr, sehr physische war. Also, man hat das a man man ist in die Stadt gefahren. Ich komme vom Land, also, man ist mit dem Bus in die Stadt gefahren, ist in den Plattenladen gelaufen. Und dann hat man ein Stück Musik gekauft, von dem man maximal ein Lied ausm Radio kannte und die restlichen 8 Lieder nicht. Dann ist man mit für viel Geld hat man das Ge das Album gekauft, ist heimgefahren und hat’s das aufgelegt. Also, es war fast wie so 'ne religiöse Handlung, hat man
Ist was dran, ja. Ja. Aha. Mhm. Also, findest du, das war dann auch mehr so dieses Commitment, weil du dann halt ein Album für 'n größeren Preis dann auch gekauft hast? Da ging dann so mehr Fanliebe über die Theke?
Ja. Ja, na Hm, du hast einfach mehr investiert. Also, du bist immer 'n großes Risiko eingegangen. Heute hast du ja die Möglichkeit, wenn dir etwas nicht gefällt, wischst es weg und bist beim nächsten. Und du du springst mittlerweile ohne Aufwand von einem Künstler zum nächsten. Und als ich aufgewachsen bin, hatt hatte ich das Album und dann hat man das durchgehört. Und dann hat man auch den das das Inlay genommen, wo dann die Texte abge abgedruckt waren. Das wäre ja die einzige Chance, wie ich hier überhaupt verstanden habe, was der vor sich hin nuschelt.
Mhm. <snorts> Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ah, okay. Konntest du denn an sich gut Englisch, so von sich aus?
Ja, und dann Ähm. Mittlerweile geht's über die ü über den Beruf auch, ne, äh, dann, wenn man lang genug im Beruf ist im internationalen Umfeld. <clears throat> Ich verstehe relativ gut Englisch, äh, Sprechen mit 'nem harten deutschen Akzent. Also, es hm, fühle ich mich nicht unbedingt wohl. Aber, ähm, wenn jemand normal spricht, kann ich dem durchaus folgen, wenn's kein Hardcore-Akzent ist. Beim Singen ist es manchmal schon bisschen schwieriger.
Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Okay. Genau. Mhm. Ja, okay. Du hast ja auch angesprochen, dass er nicht immer ganz deutlich spricht. Aber um noch mal auf die, ähm, Frage nach dem nach den Tonträgern zurückzukommen. Also hast du denn noch ein physisches Album oder physische Alben von ihm denn bei dir?
Ja, ja. Ich habe irgendwann mal bis auf so Sammlereditionen alles, als ich's noch zu Geld machen konnte, verkauft. Und habe dann den Schritt von Schallplatte zu CD gemacht und habe irgendwann auch ganzen CDs abgestoßen, als es in Richtung, äh, Streaming ging, beziehungsweise MP3 Formate, ähm, iPod et cetera ging. Also, diesem, ähm, diesem
Ah, okay. Mhm. Hm. Mhm. Okay, ja.
diesen physischen Zugang, den viele noch mit 'nem Plattenspieler haben und dass wir 'ne religiöse Handlung da mal dann am Altar vollbringen, das ist bei mir nicht mehr der Fall.
<chuckles> Ach so, okay. Und, ähm, hast du dann, als du zum Beispiel jetzt die CDs verkauft hast, diese ganzen Lieder dann in 'ne Playlist, äh, aufm Streaming gepackt? Oder wie stellst du sicher, dass du die immer noch, ja, so 'n bisschen bei dir hast?
Also, ich habe sämt also, bei den Platten war das natürlich ein a ein Ersatz für die CDs, die ich gekauft habe. Also, die Platten, die mir gut gefallen haben, habe ich dann durch die neuere Technik abgelöst, also, 'ne CD gekauft und die entsprechende Platte verkauft. Und als ich die CDs verkauft habe, habe ich die vorher in MP3 gewandelt über 'n CD Laufwerk, sodass die Musik immer da war, aber das Medium sich immer nur geändert hat.
Mhm. Mhm. Ah. Ah, ja. Ah, verstehe. Wie oft hörst du denn noch in dieses ganz spezielle besondere Album so im Alltag rein?
Ähm, das ist der unterschiedlich. Es ist es kann mal sein, dass ich wochenlang nicht reinhöre
Mhm.
aber also, da hat jetzt erst vor 'n paar Wochen oder vor 4 Monaten hat er erst in Deutschland gespielt. Und vor 2 Wochen kam ja auch 'n Film über ihn raus ins Kino
Mhm. Oh, wow.
wo ich dann auch im im im Kino war. Und, also, im Moment habe ich 'ne relativ enge Bindung.
Mhm.
Wenn ich allerdings dann längere Zeit im Auto sitze, unabhängig, ob er jetzt grad auf Tour war oder 'n Kinofilm da ist, ähm, dann läuft die Platte schon hoch und runter und grad nachts, wenn ich nur mit mir alleine bin und meinetwegen 200 Kilometer fahren muss, dann wird mal die Platte auch z einmal hoch und einmal runter gehört.
Hm. <chuckles> Ui, <chuckles> da hast du ja schon auf jeden Fall noch so deine Rituale, wenn du ihn hörst. Ähm, wie ist 'n das? Ähm, jetzt ist auf einer einsamen Insel ist es natürlich so, dass man mal gute, mal schlechte Tage haben wird. Findest du denn diese Platte stellt beides ganz gut dar und, ähm, ja, die hörst du dann gern, wenn du gut, aber auch schlecht drauf bist?
Ja. Ja. Ja. Ja, absolut. Ähm, die die Verbindung zu der Musik also, das ist keine Partymusik. Also, äh
Mhm. Hm.
ähm, es sind auch natürlich Gute-Laune-Songs, die die nach vorne gehen sind dann natürlich auch drauf. Aber, ähm, dadurch, dass die dass das Album und die Lieder mich über so viel Jahre begleitet haben, haben die mich ja sowohl in schlechten wie auch in guten Situationen erwischt. Also, es gibt nicht diese eine Verbindung, dass mich 1 Lied traurig macht oder 1 Lied glücklich macht oder euphorisch werden lässt. Sondern es ist eher so 'ne
Mhm. Hm.
ja, wie so 'n warmer Mantel. Das den das kenne ich gut genug und seit 10 Jahren die Bedeutung hat sich auch 'n bisschen gewandelt. Das habe ich gelernt, als ich als ich jung war mit den ersten Platten. Ähm, dann auch am Anfang, wo ich ihn nicht so mochte oder keine Beziehung hatte und ihn dann kennengelernt habe. Also, mei meine ganze Entwicklung kann ich an dem an dem Album auch nachvollziehen, ne? Wie ich weiß, am Anfang hat mir das das Lied nicht so gut gefallen. Jetzt kenne ich das 'n bisschen besser, kenne ich Hintergründe und jetzt mittlerweile zählt's zu meinen Lieblingsliedern.
Ah, ja. <chuckles> Hm. Oh, wow. <chuckles> Wow, das ist ja auch Mhm. Äh, ja, das ist ja auch 'ne große Entwicklung, die man da selber macht und sich dann selbst wirklich in der Platte identifiziert. Ähm, wie ist 'n das? Äh, jetzt ist ja zum Beispiel Bruce Springsteen ganz bekannt dafür der hat ja auch, ähm, mal 'n Konzert zum Beispiel selber dann nicht stattfinden lassen, weil der Anbieter zu teuer die Tickets verkaufen wollte, und dem ist ja diese Fan-Bindung sehr wichtig. Ähm, ist das was, was auch, äh, sehr stark dich zu ihm geführt hat?
Genau. Genau. Ähm, also, die diesen diesen konkreten Fall, der ist mir jetzt nicht bekannt mit den zu teuren Karten, weil, ähm, die Ticketpreise, die ich zuletzt gezahlt habe, das war jetzt nichts, äh, was sich s jeder leisten kann. Also, insofern, wenn wenn das mal so war, hat er das geändert. <chuckles>
Mhm. Mhm. Ach so. <chuckles>
<snorts> Aber, ähm, die d Entschuldigung, der 2. Teil der Frage war noch mal?
Äh, das war eigentlich schon die die Haupt Kernbotschaft. Und ansonsten also, von von der Message, die er so rüberbringt, was ist dir da besonders was was catcht dich da besonders?
Okay. Ja Also, ich habe jetzt relativ viel über den Hintergrund erfahren, wie er aufgewachsen ist, was er verarbeitet. Und mir sind viele kulturelle Bezüge durch was er sich hat beeinflussen lassen, also, durch Literatur, durch Film und wo auch Filme durch ihn beeinflusst wurden. Ah, das ist mir jetzt erst in den letzten 2, 3 Jahren eigentlich aufgefallen. Also, ich entdecke auch immer wieder Neues. Und das macht die Musik und die Bedeutung nicht nur des Albums, aber des des Künstlers ähm, macht es dann bei mir viel aus.
Mhm. Mhm. Oh, wow. Oh, d Mhm. Und den Film, den hast du sicherlich dann auch geschaut, oder? War der gut? Hat der da gut getroffen?
Ja. Ähm, wenn man 'n typisches Musiker-Biopic sehen will, wird man vermutlich enttäuscht sein. Wenn man mit der richtigen Erwartungshaltung reingeht, dass nur die Entstehung eines Albums, das sehr depressiv ist, und dass es eher 'ne Geschichte über Krankheit ist als über den Musiker, dann wird man begeistert sein. Aber die Erwartungshaltung ist entscheidend.
Oh. Mhm. Wow, das war auf jeden Fall ein spannender Einblick in seine Musik. Äh, gerne auch jederzeit wieder.
Vielen Dank.